ก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนร้าย ก็คือ ก็คือ อันนี้ไม่ร้าย อันนี้เป็นเพื่อน เพื่อนงง <chuckles>
<chuckles> เป็นเพื่อนงง เป็นเพื่อนแบบ เป็นเพื่อนที่ทำให้เราต้องกลับไปเรียนหนังสือกับน้องเป็นเพื่อนกัน อย่างงี้
เป็น ใช่ แล้วก็จะแบบ อือ แต่ เพื่อน เพื่อน เพื่อนร้ายนี่คือ น้องเหมือนสรุปตารางผิด
อุ๊ย อันนี้เพื่อนร้ายหยิกหลัง
ใช่ เหมือนกับว่า เราก็ใส่ตารางเข้าไป น้องก็ สรุป ๆ แล้วก็แบบ "ฮะ เดี๋ยวนะ ฉันไม่มีตัวเลขนี้เลยนะ เธอไปเอาตัวเลขนี้มาจากไหน? เธอคิดเอง เหรอ?" หรือบางทีให้ตัวเลขไป ก็บอกว่าอันนี้เป็น 0 แบบ "อะไรเป็น 0 คุณน้อง"
<laughs>

อ๋อ ก็จริง ๆ แล้ว ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยแบบเราอาจจะไม่ได้ถนัดทางด้านภาษานั้นจริง ๆ เพราะว่า มันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเนาะ แล้วก็เนื่องจากภาษาไทยของเราอะมันดิ้นได้ด้วย เหมือนกับว่า มีหลาย ความ หมายอะ บางทีเราพูดแบบนี้ แต่น้ำเสียงมันทำให้เข้าใจไปอีกแบบหนึ่ง แล้วเราก็ไม่แน่ อาจจะไม่แน่ใจว่าภาษาอังกฤษมันทำได้เหมือนกันหรือเปล่า ก็ให้เอไอเป็น ตัว ช่วยแบบ
อืม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ก็ เป็น ผู้ ผู้ช่วยผู้นำทาง ไป อะไรอย่างงี้ อันนี้ ก็คืออย่างที่ 1 ก็คือเพื่อนรักเพื่อนแท้กันก็ ก็ประมาณนี้ เสร็จแล้วทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์เพื่อนร้าย เพื่อนงง <laughs>
ค่ะ <laughs> อา ไหนคะ เป็นเพื่อนร้ายเป็นยังไงคะ?